Ừm, bạn ơi, mình đang có một cái vấn đề á, là thiệt sự là mình đang hông biết là mình phân biệt được là người ta có đang nhờ mình hay không, hay là người ta chỉ đang nói vu vơ thôi á bạn. Tại thiệt sự á nha là đôi khi á, nhiều khi là người ta cũng có thể là người ta đang nói vu vơ hoặc là người ta đang nhờ mình á, mình hông phân biệt được cái chuyện đó, thì thành ra mình giúp họ rất rất là nhiều luôn. Đổi lại á thì cũng có cảm ơn, thì đôi khi cũng hông có. Thì đối với mình á là mình cũng, kiểu, mình cho đi hình cũng đâu có muốn sẽ nhận lại đâu. Nhưng mà á nha, đợt trước mình gặp một cái tình trạng á là á, kiểu, cái chị đồng nghiệp của mình á, chắc là chị, kiểu, muốn nhờ mình hay sao, nói chung là mình hông biết, mà chị cũng hay nói vu vơ như thế. Cái thành ra là mình, kiểu như là, mình á thì mình lúc đó mình mình nghĩ là, ờ, mình giúp được ai thì mình giúp, và mình cũng mong muốn là ghi được điểm trong mắt họ á bạn, nên thành ra á là mình cũng giúp nha, nhưng rồi á mình thấy là tự nhiên cái việc đó là do chị nói, cái chị đó chị nói không rõ ràng cái yêu cầu ra, cũng như á là chị không cho mình biết là những cái bất cập trong cái vấn đề đó, dẫn đến cái việc là mình làm sai. Cái xong á nha, cái chị đó quay lại trách mình là tại sao mà mình, ơ, mình mình làm như vậy. Cái mình mới nói là "Ừ, tại vì chị nhờ em mà nên là em mới làm thôi." Cái xong chị mới nói mình là "Ủa, chị chưa bao giờ chị yêu cầu, chị nhờ, chị chưa bao giờ chị mở miệng ra chị nói là, ờ, 'chị đang cần làm hết'.", mà tại tại vì á mình xông xáo mình vô mình làm rồi mình hông biết rồi mình làm sai, Ý là, kiểu, quay lại trách mình, cái mình bị bị bỡ ngỡ luôn á. Thì thiệt sự là sau cái vụ đó, cái mình mới cảm giác được là á, ồ, do là bản thân mình hổng biết cái phân biệt được là người ta đang thiệt sự là người ta nhờ mình hay là người ta chỉ đang nói vu vơ thôi á bạn. Thì hông biết á là bạn có một cái cách nào có thể giúp mình phân biệt được 2 cái khái niệm này hông?
Ơi, mình nghe. Sao nhỉ? Ừm. Ừm. Ừm, vậy hả? À Ừm. Ừm. Vậy hả? Ừm, mình hiểu. Vậy hả? Trời ơi! Ờ. Trời ơi trời! Trời ơi! Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi nè, tức là hiện tại là bạn cũng đang bị mắc nữa là bạn đôi khi, kiểu, cũng không biết được là họ đang nhờ mình hay là họ chỉ đang nói vu vơ thôi, đúng không? Ừm, mà, kiểu, đôi khi mình cũng phân biệt nữa không mình cũng đang phân vân nữa là không biết là, tức là họ đang thực sự họ đang cần mình, hay là họ chỉ nói như vậy thôi. Ừm, mình cũng hiểu vấn đề này rồi nha. Tức là bây giờ bạn cũng đang cảm thấy của bạn cũng cảm thấy rất là bối rối, đúng không? Ừm, vậy thì bạn nghĩ là bạn có kiểu
Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi đó bạn.
Ừm, bạn có hay có những cái kiểu ví dụ bạn có hay có cái gì để bạn nhận biết là đấy là họ đang yêu cầu mà từ trước đến giờ mà bạn vẫn thực hiện không?
Ờ, thì thiệt sự á nha, thì cũng như nãy mình nói là trước giờ mình cũng nghĩ là người ta cần tới mình thì người ta mới than thở với mình thôi, đúng hông? Thì mình nghĩ là chắc là người ta cũng đang, kiểu, có một cái vấn đề á, kiểu, gặp kiểu kiểu, người ta cũng đang, gọi là, bí bách lắm thì người ta mới kể với mình. Thì thành ra khi mà mình nghe cái vấn đề đó thì mình cảm thấy là trong cái khuôn khổ, trong cái v việc mà mình làm được thì mình cũng sẽ giúp, chứ mình cũng hông có muốn là để cho người ta lâm vào cái hoàn cảnh đó á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu nè. Ờ, chắc là bây giờ là một lần là đôi khi cũng là kiểu, mình cũng nghĩ là họ mình cũng quan trọng nên họ cũng ấy, đúng không?
Ừm, đúng rồi đó bạn, đôi khi là kiểu như là, ờ, mình cũng thứ nhất là mình cũng đâu có muốn họ thấy trong cái hoàn cảnh mà họ đang bí bách như vậy đâu, và quan trọng hơn á, mình cứ cảm giác như là, ừ, mình cũng phải là một cái người gì đó thì họ mới đem những cái câu chuyện đó họ than thở với mình, thì mình cảm giác như là, ừ, mình cũng là một cái phần như là đặc biệt ha, thì thôi mình có thể mình cũng giúp họ, kiểu là như thế á.
Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu rồi. Ồ! Mình cũng hiểu rồi nha. Vậy thì cái câu cái sự nhờ vả này ấy, nó chỉ đến từ trong công việc thôi hay nó có thể đến từ bạn bè hay gia đình nữa không?
Ừm, thì thiệt sự là đôi khi là cũng có bạn bè mình nhờ, gia đình cũng nhờ nữa bạn. Mình cũng hay gặp cái tình trạng đó lắm, nhưng mà á nha, mình thấy cái việc đó nó đối với mình đối với mình đi, thì mình cảm thấy là cái chuyện mà bạn bè hay là gia đình á, đôi khi phản ứng có một cái phản ứng nào trái chiều á, thì mình cũng có thể hiểu được là người ta đang bị một cái gì đó á bạn. Tại vì giống như là á, ờ, bạn bè mình á mà quay ngược lại trách mình á, thì khi mà mình, kiểu, mình phản ứng lại mình nói là, ờ, tại sao lại trách mình á, thì người ta cũng sẽ giải thích là, à, người ta cũng cảm thấy người ta sai, khi mà người ta làm như vậy và người ta xin lỗi mình. Còn á đồng nghiệp á là mình chưa bao giờ nhận được cái lời lạ đó hết trơn á bạn. Thì khi mà mình làm sai cái gì thì họ cũng quay lại họ chỉ trích mình, họ nói là do mình tài lanh thôi.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừ, mình hiểu, mình Ừ. Ôi trời ơi! Tức là bây giờ là, kiểu, trong coi như là trong gia trong công việc và gần như nó là những cái đôi khi mình lại nhận được những cái phản hồi nó xấu, đúng không? Vậy thì bạn nghĩ là đôi khi ấy mà bạn, ờ, làm những công việc như vậy ấy, thì bạn có nghĩ là, kiểu, ừm, nói chung là từ trước đến giờ thì bạn luôn nghĩ là họ đang cũng đang cần mình này, thì họ mới đang tìm đến mình, đúng không? Vậy đã bao giờ mà bạn đã, ừm, cũng có yêu cầu họ giúp mình làm những công việc này, nên là mình cũng đã có suy nghĩ như vậy chưa?
Đúng rồi đó. Ừm, một phần chứ, kiểu như là đối với mình, kiểu như, đồng nghiệp là phải có sự tương tác, đúng hông? Tại vì mình luôn suy nghĩ là, ừ, mình giúp họ thì sau này có vấn đề gì thì, ờ, mình mình đề xuất người ta, mình nhờ người ta thì mình cũng sẽ hông bị ngại miệng á. Nên thành ra á nha, khi mà cái công việc nào đó người ta đã nhờ tới mình rồi hoặc là người ta không nhờ luôn, người ta chỉ nói vu vơ thôi á, mà mình cũng sẽ, kiểu, cố gắng giúp. Tại đôi khi mình sẽ nghĩ là, ừ, bản thân mình cũng sẽ lâm vào cái tình trạng, gọi là, mình sẽ hông biết thì mình cũng phải nhờ tới họ á bạn.
Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu này. Ồ! Tức là bạn cũng đã có những cái lần mà bạn cũng nhờ họ, đúng không? Vậy thì bạn có bao giờ bạn nhận ra hay là bạn có nhận thấy là, kiểu, ờ, khi mà họ giúp bạn thì họ cũng có tỏ thái độ không hay là họ cũng vẫn sẽ vui vẻ giống như bạn thôi?
Ừm, thì thật sự rất là tùy người nha. Ờ, kiểu như là, trước đó là có những cái bạn mà cùng lứa với mình á, thì họ thì nói chung là cũng tùy người lắm, mình cũng hông thể nào mình nói được là, ừ, độ tuổi đi ha, nhưng mà có rất là nhiều người ha, khi mà họ giúp mình á, ờ, mình họ rất là vui luôn, tại vì thí dụ là nằm trong cái cái cái công việc của họ thì họ cũng rất là vui vẻ giúp mình. Nhưng mà cũng có nhiều người á, thì họ cảm thấy như là cái công việc này của mình á, là mình đang làm phiền tới họ, thì thành ra họ cũng giúp đó nhưng mà họ cảm giác của mình là họ giúp để là họ đang trả lại cái ơn là mình đã từng giúp họ thôi chứ chưa chứ thực sự là để tâm á bạn, nó cũng khá là hời hợt khiến mình cũng phải làm lại từ đầu á.
Ừm. Ừm. Ờ, ờ, ờ, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ồ! Ừ. Ừm. Ừm. Tức là, kiểu, đôi khi là, kiểu, họ giúp cho có thôi, chứ cũng không có một cái gì, gọi là, một cái sự, gọi là, chú tâm vào hoàn toàn, đúng không? Ừm. Mình cũng hiểu được câu chuyện của bạn rồi này, và mình cũng hiểu cái bối cảnh và những cái khó khăn mà bạn gặp thì mình có thể cho bạn một vài góc nhìn của mình, cũng như là một vài lời khuyên và bạn xem nó như thế nào nhá. Ừm. Đầu tiên á, thì, ờ, bạn mình nghĩ nha, là bạn khi mà những anh chị như, kiểu, đồng nghiệp nè, mà họ có nói những cái lời, giống như kiểu, là họ cần giúp đỡ hay như thế nào đấy, mà mình nghe như vậy mà đôi khi nó không phải đích thân mình ấy, thì bạn cũng có thể chọn một cách chính là bạn tự hỏi lại họ, đó chính là "Chị có cần em giúp cái vấn đề cái này không?" Hoặc là, kiểu, bạn cũng đôi khi bạn, kiểu, đấy là một cách để bạn tự xác nhận lại, để bạn có đầu tư vào cái việc mà bạn góp ý hay là bạn có đầu tư vào việc là bạn sẽ đưa ra lời khuyên hay là bạn giúp đỡ, thì bạn cũng cần biết được là họ như thế nào để tránh cái trường hợp như bạn nói á, là cái trường hợp mà họ cứ bị cái trường hợp là đôi khi làm xong rồi tự nhiên họ lại quay ra họ trách ngược mình. Thì khi mà mình đã có lời để mình hỏi lại như vậy, thì là đã có sự xác nhận rồi, thì khi mà như vậy mà làm công việc đó, mà nó có một cái vấn đề gì ấy xảy ra, thì mình cũng có thể mình đề cập lại với họ là mình cũng đã có sự đồng ý của bạn của họ rồi. Đó, đó là một cách để giúp cho bạn, thứ nhất là nó cũng vừa khiến cho cái mối quan hệ của bạn với cả cái đồng nghiệp đó nó cũng nó cũng ở một cái mức nó đủ đảm bảo. Mà bạn cũng không bị đôi khi bạn không bị vạ lây bởi những cái, kiểu, người ta, gọi là, người ta hay, kiểu, ăn vạ á, đó, thì bạn thấy sao?
Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ê, rất là hay nha, giống như là mình mình xác nhận lại với họ một lần nữa là, à, chị có thật sự đang muốn em giúp chị cái vấn đề này hay không, đúng hông bạn? Giống như là, để cho họ xác nhận được là hai bên cũng xác nhận được cái việc là người ta mong muốn mình giúp và người ta cũng sẽ đưa ra một cái yêu cầu nhất định về cái việc này. Ờ, rất là hay nha!
Đúng rồi nè. Chính xác. Ừm, và mình, ờ, có thể là mình làm một cái cách thứ hai. Đó chính là khi mà bạn làm công việc đó ấy, thì như bạn nói là bạn có bạn giúp mọi người rất nhiều, đúng không? Và khi bạn đưa lại nếu đưa yêu cầu thì đôi khi có những người họ chỉ giúp cho có, vì coi như đấy là họ trả ơn lại cho mình thôi. Thì bây giờ nha, mình có một cách, đó chính là nhưng mà cũng chính là những cái như vậy thì bạn sẽ nhận được ra là đâu là những người mà thực sự với bản thân mình này, và đâu chỉ là những người, gọi là, người ta đồng nghiệp và họ coi lư coi như là họ có mang tính vụ lợi với bản thân mình hơn á. Đó, thì khi mình làm như vậy thì mình vừa có thể xác định được là mà khi sau những lần mà mình nhờ như vậy nha, thì mình cũng có thể xác định là đâu là những người đồng nghiệp mà họ thực sự họ quan tâm, và họ quan tâm đến những lĩnh vực và những công việc của mình để bản thân mình tốt lên. Thì từ đó khi mà mình giúp đỡ á, thì mình không bị một giúp đỡ một cách quá là bừa bãi này. Và mình cũng nh thứ hai là mình cũng đảm bảo được là các cái mối quan hệ trong công sở, các thứ thì nó vừa đảm bảo được chất lượng, mà nó cũng vừa đảm bảo được là cái, nó gọi là, cái lượng công việc mà bạn làm nó không đi quá nhiều á.
Ừm. Ừm, ê, rất là hay luôn á! Thì đôi khi á, đối với mình á, là, kiểu, ai nhờ thì mình cũng giúp hết, thành ra là mình sẽ hông có cái sự, gọi là, chắt lọc những cái mối quan hệ thực sự tốt. Ừ, thực sự bạn nói rất là đúng đó nha. Ừ, sau khi mà chắc là sau khi mà nói chuyện với bạn xong á, chắc là mình cũng nên suy nghĩ lại về cái vấn đề là, ừ, nên là chọn những cái người nào đó thật sự là người ta đang cần giúp, và cũng như là người ta sẽ, kiểu như là, người ta thật sự muốn giúp đỡ mình sau này. Ờ, thực sự rất là hay nha!
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Và mình nghĩ nha, còn một cái nữa mà bạn cũng có thể để ý là bạn sẽ cần phải, ừm, chọn nha, là bạn cũng phải có một cái tâm lý là bạn sẵn sàng là khi mà làm những công việc hoặc là họ từ chối mình, hoặc là họ ví dụ mình đã lỡ làm rồi mà họ có trách mình, thì mình cũng sẽ có một cái tâm lý để mình làm giảm bớt cái áp lực cái này xuống. Vì làm sao? Vì nha, mình không thể nào để những cái áp lực hoặc là những cái lời người ta trách, người ta nói ra nói vào mình. Dù đúng là mình đã giúp họ thật đấy, nhưng mà họ cũng không dành cho mình sự tôn trọng, thì mình sẽ coi nhẹ cái việc ấy đi. Thì mình vừa giải thoát được cái tâm lý của mình này, và mình cũng sẽ có thể để mình cải thiện được cái công việc hơn, và mình cũng biết được là, à, người này người ta nhờ mình như vậy mà sau này người ta lại trả lại mình người ta đáp trả lại mình bằng những cái lời trách móc như vậy, thì nó cũng thật sự là nó cũng rất là không đáng với cả những người, gọi là, những người đồng nghiệp mà mình đã tận tâm để mình giúp đỡ á. Mà từ đó là mình vừa có thể mình tách ra khỏi được những cái đồng nghiệp xấu, mà mình vừa có được thêm thời gian và thêm không gian để mình hoàn thành công việc của mình hơn, đúng không nè?
Ừm, đúng ha, giống như là, bây giờ, kiểu, mà đôi khi mình giúp họ, thì một phần nào đó là mình c đang những cái công việc đó ló cũng là trách nhiệm của mình, nhưng mà nó hơi bị áp đực bị áp đặt đạo đức, đúng hông bạn? Ừm, rất là hay ha, chắc là mình cũng nên phân biệt rõ ràng cái vấn đề đó.
Đúng rồi. Đúng rồi. OK nè. Và mình nghĩ còn một cái cuối cùng nữa chính là mình nên, ơ, có một cái gì đó để mình cũng có một cái giới hạn cho bản thân thôi, là mình không phải lúc nào mình cũng sẽ, ưm, sẵn sàng mình đứng ra để mình giúp đỡ, mình làm việc với cả mọi người, mình cần có một cái khoảng nào đấy, khoảng thời gian để mình còn hoàn thiện công việc của mình nữa. Và bạn cũng không cần phải quá đặt nặng cái vấn đề là bây giờ mình phải giúp họ để mình có được những cái, gọi là, những cái điểm tốt trong mắt họ á, mình có thể chọn những cách khác để chị em mình xây dựng ra cái mối quan hệ và xây dựng những cái yêu cầu, hoặc là những cái làm việc nó chỉ thông qua việc là mình vui chơi với cả bạn bè hoặc là mình rủ rủ mọi người đi, ờ, cùng nhau đi vui chơi ở một cái điểm nào đấy. Đó cũng là một cách để mình có được những cái điểm tốt trong mắt của đồng nghiệp mà mình cũng không cần phải quá thực hiện cái yêu cầu, và mình cũng không bị đặt nặng vào cái việc là bây giờ mình có phải thực hiện yêu cầu của họ nữa hay không á. Bạn thấy điều này có OK không?
Ồ, thiệt sự rất là hay luôn á. Khi mà bạn nói ra mình mới nhận thức được cái việc này á, tại đôi khi mình cứ nghĩ là muốn xây dựng một cái mối quan hệ mà nó tốt á, là mình phải cho họ thấy được là mình cái năng lực của mình như thế nào, thì thành ra mình rất là hay ôm việc luôn á nha. Thiệt sự á, là sau khi mà được nói chuyện với bạn xong á, cái mình cảm giác nha, cái vấn đề c này của mình á, là mình đã biết cách được phân biệt là người ta có thực sự là đang nhờ vả mình hay không. Cái thứ 2 là mình cũng nên biết cách để hỏi lại để xác nhận lại với họ là "Ừ, chị có đang muốn nhờ em hay không?" và cái điều quan trọng nưa nữa là mình nên đặt một cái giới hạn rõ ràng hơn, tại vì đôi khi cái công việc đó nó hông phải là cái trách nhiệm và không phải là cái phần việc của mình, mình ôm cái việc này vô thì cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân mình thôi. Ờ, thiệt sự là cảm ơn bạn rất là nhiều đã cho mình nhiều cái góc nhìn mới, cũng như là, ừm, có thể là giải quyết được cái vấn đề của mình luôn rồi đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. OK nè, và mình chúc là bạn có thể hoàn thành được cái gọi là, bạn sẽ giảm bớt được cái áp lực của bản thân hơn, và sau này bạn cũng sẽ phát triển hơn, nhỡ đâu một lúc nào đấy thì bản thân mình còn phát triển vượt bậc hơn nữa thì làm sao? Bye bye bạn.